Oo nga. So, kasi yung asin, 'di ba, ano siya eh, talagang siya yung nagbibigay ng lasa sa pagkain, nagpapasarap ng pagkain, kailangan lang talaga na ano natin siya, timplahing mabuti, para makakakain tayo ng masarap at hindi rin naman tayo magkakasakit.
Mm. Totoo. Totoo yan. Ayan, saka bukod diyan, meron din namang naidudulot 'yong ano, asin, 'di ba, sa kalusugan ng tao. Kasi, ako may asin oo, iodize, mga gano'n kung kailangan talaga natin yan.
Oo, yung iodize salt. <chuckles> Ang ano no'n, brain ng mga ka ga ano, kabataan. Eh, alam mo ba, gusto ko rin na gin gi sinasaw sa asin yung maaasim na prutas tulad yung or kahit hindi maasim, apple, peras, pinya, ano pa ba? Oo, tsaka yung mga blueberry.
Mm. Uy! Gano'n? Hindi ko pa na-try yung ano, yung apple, saka yung peras, siguro yung mangga, puwede pa.
Yung mga blueberry, sinasawsaw ko rin. Minsan, 'pag wala kasing 'pag type ko, patis, ang sarap din.
Oh. Ay, talaga ma-try nga yan, gusto ko yan. <chuckles>
Oo, try mo, kasi nagko-com ano na, kino-compliment nila yung lasa ng isa't isa din.
Hmm, I see. Sige subukan ko nga yan, 'yong peras na yan, kasi 'yong peras, 'di ba, walang lasa? Ano lang masabaw. Mm.
Mm, sarap. Oo, matabang. <laughs> Kaya nga, try mo maganda ka minsan bagoong, minsan patis, depende sa trip ko, kung ano yung, tsaka kung ano yung available, minsan walang bagoong, eh, minsan walang patis.
Hmm. I see, oo, pero alam mo, kadalasan, ang naalala ko lang, nagkasakit ka sa ako no'n, ang ginagawa ko na, 'di ba, bagoong 'yong laging ginagamit? Ah, magmula noong nagkasakit ako, ang ginagamit ko 'yong asin. 'Yon na 'yong nilalagay ko na pinaka-sauce ng sabaw, kaya ang sarap. Mm. Kaya ano, try mo din, alisin mo 'yong bagoong, saka patis, subukan mo 'yong asin lang, pure na asin. Ang sarap ng ano, ng sabaw saka ng ano, ng luto, pampalasa talaga.
Kaya asin. Hmm. Ah. Mm.

Oo, 'yun yung ginagawa ko para naman mawala yung pagkaalat ng ano, ng daing na yan, o kaya minsan nilalagyan ko ng maraming kamatis. Ayun, alam mong ganda yung kamatis na ilagay kasi nan 'yun ah, ito yung nagbibigay ng ano ng, na-neutralize niya yung kanyang lasa, yung kanyang alat. Kaya, oo nawawala yung pagkaalat ng daing kapag maraming ano nilalagay na kamatis.
Agree. Tama. Naalala ko nung last week lang yata 'yun, may binili akong daing. Kina gusto ko san sanang kainin na prito lang, kaso ang tindi nung alat niya talaga hindi talaga kaya kahit maliit lang, kaya ginawa ko nagpabili ako ng upo 'tsaka kamatis, ginisa ko 'yun, kamatis, bawang, sibuyas at upo, sinabawan ko ng konting tubig ta's yung daing naku, perfect ang lasa.
Mhm. Oh. Oh, gano'n. Mm. Mhm. Ayu ay ma-try nga yan, pero alam mong ginagawa ko Hindi ko pa naman na-try pero na-try ko 'yong may mga kamatis talaga, pero alam mo minsan ginagawa ko 'yong mga daing na maaalat talaga 'yong sobra-sobra, hinuhugasan ko siya ng tubig, talagang ilang banlaw din 'yon ha, para mawala talaga 'yong alat niya, gano'n ang ginagawa ko. Pero kadalasan naman 'pag nagluluto ako ng daing talagang hinuhugasan ko ng tubig.
Sarap. Oo, hindi mo pa ba na-try 'yun? Oo. Oh, naalala ko. Naalala ko ganiyan din yung nanay ko dati 'pag nagluluto na may daing na sahog, binababad naman niya, binababad niya sa tubig, 'ando'n lang 'yun hanggang ano ilu mga ano siguro 10 to 20 minutes para na matanggal yung alat. <chuckles> Oo, habang ano, busy siya maggawa nung ibang bagay.
Hmm, talaga? Oh, okey. Mm. Ay, ang tagal naman no'n, ha, 10 to 20 minutes. <chuckles> Pero Hmm, sabagay okey din 'yon, siguro para talaga mawala 'yong alat niya. Saka alam mo bukod do'n sa daing na ano, gusto-gusto kong kainin kahit maalat, 'yong ano din 'yong itlog na pula, 'di ba maalat 'yong red egg? Mm, nakakain ka na ba no'n?
Ah, oo. The best yan, at kamatis ulit. Oo naman, isa din yan sa paborito ko na lalagyan din ng kamatis.
Oo, kamatis talaga ilagay, so ano gustong-gusto ko 'yong red egg na 'yon, basta 'yon 'yong mga paborito ko na maaalat. Ka ay gusto-gusto ko pa rin kainin kahit maalat, 'yong daing na 'yan, 'yong red egg, 'saka ano pa nga ba? Mga ano naman mga snack food 'yong chichiriya gano'n, minsan naman kumakain ako ng tsitsirya. <chuckles>
Sarap talaga. Tap <laughs> tsitsir pa ano talaga mga tsitsirya, eh, may natikman ka na bang tsitsirya na hindi gano'n kaalat?